Расскажи, какой концерт запомнился тебе сильнее всего.
Слушай, 1 концерт, он прямо стоит у меня в памяти отдельным, а, отдельным концертом. Это концерт "Депеш Мод", э, в 2006 году, э, в Санкт-Петербурге, э, в России.
Мгм. Так. Мгм.
Э, этот концерт ну до этого я видела эту, э, группу несколько раз, даже, может быть, ну, как минимум, 1 раз. Но этот концерт был особенный, потому что, эм, где-то за неделю до концерта я увидела, э, лотерею, не лотерею, а такой, эм, квиз, да, на на сайте "Радио Максимум". Э, <grunts> была был розыгрыш встречи с исполнителями.
Мгм. Мгм. Мгм. Так. Мгм.

Мгм. То есть там можно было сидеть или стоять.
А, но с Зачем сидеть? Я не люблю сидеть на концертах, ам.
А, танцевать, да, можно было?
Ну, сидеть на концерте- это, наверно, для восьмидесятилетних, ам. <chuckles> Точно не для меня.
<chuckles> Не, ну есть есть люди, действительно, которые просто сидят. Просто мне интересно именно как вот ты, э, как вот у тебя это проходило.
Нет, я я ужасно не люблю концерты, где надо сидеть или где заставляют сидеть. Мне кажется, это насилие над личностью.
Мгм. Мгм. А что ты можешь сказать об энергетике концерта вообще? Что ть что тебя вообще зацепило в этом концерте? Что тебе кроме встречи, конечно, что тебе ещё осталось на на память долгую?
Ну смотри, там, значит, э, из оригинального состава было 3 человека, и они к д э, пригласили ещё двоих сессионных музыкантов. Они у них была, м, очень круто оформлена сцена. А, сцену им оформляет художник из Нидерландов Антон Корбин. Он их он им снимает все видео, ну, большинство видео.
Мгм. Так. Мгм. Ничего себе. Мгм. Мгм.
И сам по себе очень интересный, э, художник этот человек. Вот я слежу за его творчеством тоже. Э, и там такая футуристическая, эм, космическая сцена, а, большие экраны. И он, э, снял для них видеоряды такие тоже, э, потрясающие с сопровожда в сопровождении музыки, а, видеорядом. А, и естественно, о они очень часто делают такой, э э, знаешь, как язычок, который, эм, из сцены, э, выдвигается, по которому можно
Мгм. Мгм. Мгм, интересно. Мгм. Ага, как бы продолжение сцены получается, что ли, да?
Ну да, это часть сцены, к которая внутри толпы оказывается. То есть можно выходить и в центр толпы танцевать. Э вот. И естественно, Дэйв Гэхан- он как, эм, потрясающий исполнитель, э, который чувствует публику очень хорошо, он прям заводил там
А! О, ну здорово. Ничего себе.
будь здоров. Вот. Ну и как всегда, э, м, я ярким моментом каждого их шоу является нь 2 песни. Одна из них называется "Never Let Me Down", где с восемьдесят шес с 89 года такая традиция есть у фанатов: а, махать руками, э, вправо и влево в ритм песни. Ам, и это такая волна получается по в по всей по всей толпе.
<laughs> Очень здорово. Так. Так. Ага. Да. Эн энергии, наверное, там такое, просто поток льётся.
Да, очень энергично. И, э э, у них стали многие музыканты, эм, воровать этот трюк, потому что это такой, ну, вообще любой интерактив с, э, с публикой- это здорово. Но вот именно вот это э
Да. Это сближает очень, да?